Ну а сейчас даже как будто бы вот есть такая тенденция, что появляются фильмы или сериалы, всё больше посвященные каким-то злодеям. Даже может быть какие-то, спин-оффы пом если я правильно их называю. Когда, а, ну например, э, был Волан-де-Морт, но это условно говоря. И вот о нём отдельный фильм снимают, как он пришел к такой жизни и разбирают этого персонажа, и показывают, ам, что привело к этому. Ну то есть, да, мне кажется, что для всех это всегда наиболее интересная тема, и интересно, почему добро добрый персонаж иногда не так воспринимается. Потому что наверное добрые персонажи не такие многогранные, а, ну то есть их часто выставляют вот просто <chuckles> добрым и и Иванушкой Да, который спас мир, и кото и в котором, в целом, м, как будто бы не происходит никакой рефлексии и дилеммы, а люди всё-таки понимают, что человек гораздо сложнее, чем
Мгм. Да. Да-да. Ну да, да-да. Если только этот добрый герой потом вдруг становится злодеем к концу фильма. И тут как раз интерес начинает, э, проявляться, да. <chuckles> Такое тоже иногда бывает. "А типа не такой уж он и совершенный, не такой уж он и вообще безупречный". <chuckles>
Ам. Да, да. Мгм. Вот даже сейчас я вспоминаю "Голодные игры", если ты смотрел этот фильм. Там тоже же, по-моему сейчас я, может, неправильно назову их имена, но сначала этот Сириус Сноу, если правильно он тоже сначала был добрым, потом стал злым. И ты пока это уже смотришь и к концу, такой: "Да как же так? Ты уже его и любишь, и ненавидишь". А, в общем, м, в этом
А, да-да-да, да-да, да-да. <laughs> Н-да. Да, такие противоречивые чувства, они гораздо более интересны, чем просто просто что-то совершенное и без без изъянов, да, наверное?
М-да, да, абсолютно так. Хотя будем, м э. Будем надеяться, что всё-таки добро будет побеждать зло М. <chuckles> М-да.
Да. <chuckles> Ну, естественно. Но это только фильмы. <chuckles> Это ж мы говорим про фильмы, а не про жизнь, поэтому, конечно.
Ну в жизни тоже, вот я сейчас задумался, конечно, иногда и злодей становится культом. И героями не для всех, но для какой-то части людей, не знаю, какой-нибудь там Сталин, Гитлер Да, э
Ну это да, но это уже Ну да, но это другое, это уже менее менее романтично всё-таки. <chuckles>
М. <chuckles> Это правда. <tsk> Спасибо!
Ну спасибо. Да, тебе тоже. Было интересно, и до новой встречи.